Да, действительно, современный человек не смыслит без телефона уже, э, своей жизни, потому что всё в телефоне, все контакты, какие-то чаты, работа. И таким образом, действительно очень много времени затрачивается, возможно, даже не на всё, что, э, необходимо действительно. А, скажи, а вот, а, что именно занимает у тебя больше всего времени? То есть, а, приложения какие-то конкретные или какие-то определенные действия, которые ты совершаешь там?
Мгм. Слушай, знаешь, наверно, больше всего такого времени, которое вот меня бесит, во и я вот сама себя ловлю на мысли: "Боже, что я делаю?"- это какие-то, м, разговоры, споры, знаешь, с незнакомыми людьми где-то вот на просторах интернета. Ну, потому что я могу вот так вот иногда просто листать какую-то ленту или даже читать какую-то полезную информацию. И вот если я где-то зацеплюсь и что-то напишу- всё, вот потом как бы меня не оторвать. Я начинаю где-то спорить, кому-то что-то объяснять. И вот это как, знаешь, с одной стороны, может быть, это даёт чувство такого вот общения, да, м, в удобной для меня форме, потому что я, в принципе-то, поболтать люблю, но общаться с людьми вживую- мне это утомительно. Ну и на работе хватает. Вот. А тут как бы можно, да, поболтать, надоело там- я могу выключить. Но иногда вот, знаешь, просто затягивает в какие-то бесконечные дискуссии, какие-то споры, какая-то ругань. И вот я так сижу и думаю: "Господи, вот на что я трачу время? Зачем? Почему? Кому это вообще нужно?" Ладно бы там действительно какие-то полезные, интересные вопросы. Ну, вот, э, э, часто я могу, знаешь, там зайти в какую-нибудь группу, почитать советы про волосы, да, поискать что-то там, кто какой краской пользовался, и где-то вот зацепиться, и вот, э, потом обсуждать несколько дней подряд, э, в каком-то форуме вообще непонятно что еще, с кем-то поругаться. И вообще потом вот я думаю: "Боже, как как это вообще произошло?"
Мгм. Так.
Вот.
Ан да, понимаю. Наверно, у тебя, может быть, есть какая-то уже привычка, м, вести себя подобным образом, то есть вовлекаться в какие-то чаты, в какие-то сообщения. А, то есть, а, ат наверно, ты все-таки что-то получаешь, э, ну, какое-то, может быть, удовольствие или, м, желание что-то доказать кому-то на просторах интернета?
Мгм.

Ну да. Ну, знаешь, удовольствие точно какое-то есть, да, потому что иначе бы, ну, не зависала б столько. Но, ты знаешь, вот именно, может быть, 1 момент, вот если это действительно какая-то приятная беседа, да? Или что-то вот обсудить полезное, нужное, э, ну, потому что я туда прихожу не поругаться, а, да обычно, это какие-то темы, которые мне интересны, да. И что-то вот обсудить или увидеть, там какой-то фильм обсуждают, влезть в какую-то дискуссию. Но, знаешь, вот этих моментов, когда действительно вот можно что-то обсудить интересное с каким-то интересным человеком и получить вот это удовольствие от вот именно этого контакта, да, от общения- это крупица по сравнению с тем, что, знаешь, 90 % всего остального- это просто потеря времени и негатив. И вот если в с смотреть в целом, то я не уверена, что вот то позитивное, что я получаю из, э, такого общения, что-то вообще перевешивает, ну, как бы реальную картину, м.
Ага. Здорово, что ты это уже осознаёшь, потому что это уже говорит о том, что ты готова работать над этим. И это немаловажно. На скажи, а это вот как-то влияет вообще в целом на твою жизнь? То есть если бы ты, э, не сидела вот, э, в социальных сетях, на форумах, э, то есть, а, что-то, что бы ты хотела успевать вместо вот всего этого?
Мгм.